Se é talvez assim, eh, algum tipo de de de acompanhamento com o fisioterapeuta, talvez também pudesse trazer, né, já que que assim, já que você prefere não tomar droga, o que eu super entendo, eh, né. Porque às vezes é forte, vicia, enfim, eh, mas às vezes alguma, algum não precisa ser uma coisa que dure muito, às vezes alguns meses, ou o pilates, já ouviu falar do pilates? Já tenta, né.
Uhum. É. <chuckles> Uhum. Sim sim, o pilates eu tenho uma certa dificuldade com o pilates. Mas, eh, porque eu acho que eu <chuckles> eu acho que eu faço errado de qualquer modo, porque eu f eu sempre fico com o pescoço mais duro, né.
Ah. Hum, entendi.
Mas, eh, eu eu acho que a natação no fundo pode ser uma alternativa muito boa. Assim com relação ao exercício, mas eu fico pensando se, eh, e e sobre isso o médico não não falou muito, né, mas eu estou achando que é um questão física. Porque, né, pelo movimento e falta de movimento, né, muito tempo ali parada, mas eu fiquei pensando se não é uma questão emocional também.
Sim. É. Sim. É, eu ia te perguntar se se você consegue associar assim a dor a outros fatores, não só emocionais, mas também assim, tro troca de temperatura, esfriou, esquentou, enfim, você
Uhum. É, ixi, aquela coisa, né, que aquela tia que sempre falava: "Ai quando esfria o meu joelho fica ruim." <laughs> Exato, "Ah não agora agora sou eu" <laughs> meu ombro ficou ruim porque caiu a temperatura. <laughs>
É, e. Vai chover, então sente lá um corte do do calcanhar. Sim. É, sim. você você consegue associar assim essas mudanças ou emocionais ou climáticas ou o qualquer que seja, estresse enfim.
É. É interessante eu acho que o a temperatura pelo fato de que com o frio você fica mais encolhido, né. Você até para dormir à noite, eu eu não ligo o aquecimento em casa porque, eu eu tenho problema de de, de quando você liga o o aquecimento, ele tem ela resseca muito o ar, fica complicado, eu tenho é, eu tenho um pouco de sinusite, para mim é um horror. Então, eu até posso usar aqueles aquecedores assim, pequenos e tal, e não que eu passe frio, né, mas eu acho que com o frio você fica mais assim encolhidinho, né.
É. Ah. Sim. É, as narinas, a pele, né. Certo. Aham. Travada, é. <chuckles>
É, e
Hã.